Tabii, Baltık ülkelerinden birine taşınmıştım. Eee, Baltık bölgesindeki. Eee, ardından, eee, erkek arkadaşım oldu ve o, eee, Avrupa kültüründe bir beyefendi. Ben Anadolu kültüründe bir hanımefendiyim. Eee, tabii ki böyle, roller, ııı, Türkiye'de çok daha keskindir; burada bir araya girmiş bir şekilde. Eee, yani çok keskindirden kastım da işte, erkek para kazanır, kadın evi döndör döndürür şeklinde. Eee, ardından
Tamam. Hı hı. Ha, biraz daha belli çizgiler var. Anadolu toplumu, doğru.
Evet. Ardından şey yaptık işte, ııı, be benim onunla yaşama yaşayıp isteyip istemediğimi sordu. Ben de, "Olur, neden olmasın?" dedim. Eee, ben geliyorum diye mesela mutfağı baştan sona yeniledi. Tuvaleti, banyoyu baştan sona yeniledi. Böyle eee dı ustalar geldi, tezgâhı kırdı, yeni mobilyayı taktı; aynı şekilde, banyo, aynı şekilde. Eee, birkaç mobilyasını yeniledi. Ben de dedim ki: "Neden böyle yapıyorsun?" dedim. O da şey dedi, hani eee, "Ben senden çok güzel bir enerji aldım. Zaten ı bu eve eşimi getirdiğimde bunları yenileyecektim. Senin bunu hak ettiğini düşünüyorum." dedi ve böylelikle onun bana attığı 3, 5 adım, eee, benim ona atacağım 10-15 adımın yolunu açmış oldu.
Hı hı. Tamam. I hı. Hımm, ne güzel. Anladım, aslında belki de böyle olduğunu da biliyordu. Özellikle de yapmış olabilir. <laughs> Eee, hissetmiştir senden <laughs> hissetmiştir senden, eee, 1 adıma karşı 5 adım geleceğini. Eee, böyle bir, eee, girişimi yapmaktan çekinmemiştir diye düşünüyorum. Ama çok güzel bir girişim aslında bu. Yatırım. <laughs> Yatırım demek de is istemedim de. <laughs> E, peki sen şimd, emm, hani, o evi sonradan bu şekilde yenilendikten sonra mesela o evi düzerken veya hangi dokunuşlarla, böyle, daha ev hissi yarattın kendin için veya kendini orada nasıl daha, böyle, ait gibi hissettin, onları açar mısın biraz?
<laughs> Erkek milleti belli olmaz. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Yatırım. <giggles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, ben onun zaten kalbinde kendimi ait olarak hissederek gelmiştim; yoksa zaten kabul etmezdim. Ama en çok hoşlandığım şey mesela onun kendi m verdiği kurallara, ben biraz alanına girmek istedim. Madem bu benimle evliliği düşünüyor, bir alanına gireyim; gerçekten doğru kişi mi diye ba
Tamam. Hı hı.